ครับ วันนี้ก็มีเรื่องอยากจะมาปรึกษาหน่อยครับ คือตอนเนี้ยรู้สึกว่า ตัวเองได้รับความคาดหวังจากสังคมมามากเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นจากทั้ง อ่า ทางครอบครัว ญาติพี่น้อง แล้วก็พวกเพื่อนสนิท แล้วก็ที่ทำงานเก่าด้วยครับ เพราะว่าเขาก็เหมือนกับเห็นคุณค่าในตัวเราครับว่า คนเนี้ยน่าจะสามารถไต่เต้าแล้วก็มีอนาคตที่ดีแน่ ๆ เลยครับ ซึ่ง อ่า อือ ในตัวตนของผมนี่คือเป็นคนที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ก็ทำงานอยู่ที่บริษัท มาได้สักพักหนึ่งครับ แล้วทีนี้คือ เอ่อ ก็เคยผ่านพวกประสบการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเรื่องราว ได้รับเงินรางวัลมาเยอะ หรือว่าการไปแข่งกีฬา พวกเนี้ยครับ แล้วก็เรื่องของการทำงานนี่ก็สามารถที่จะบริหารงานต่าง ๆ ได้ ทำงานเสร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด อย่างเงี้ยครับ ก็เลยมีคนที่ บ เอ่อ มีคนหลาย ๆ คนอีกพอที่จะเห็น เอ่อ ประวัติการทำงานนะครับมาเยอะแยะเลย รวมถึงญาติพี่น้อง เขาก็พอจะรู้เรื่องราวว่า ตัวเอง หรือตัวผมเนี่ยคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาใจใส่ แล้วก็จริงจังกับเรื่องการทำงาน การเรียน หรือว่าหลาย ๆ อย่างครับ มันก็เลย เอ่อ ได้รับความกดดันมาว่า สักวันหนึ่งอาจจะเป็นหัวหน้าของ เอ่อ ญาติพี่น้อง คือเป็นเสาหลักให้กับเขาได้ บางทีถ้าเขาขัดสนเรื่องเงิน หรือว่าต้องการความช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ เงี้ย อาจจะขอความช่วยเหลือกับผมเงี้ย ซึ่ง อ่า ที่จริงในใจนี่คืออยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอยู่นะ แต่ว่าแล้วถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จล่ะ ถ้ามันผิดพลาดมาแล้วล้มกลางทางล่ะ บุคคลเหล่านั้นน่ะเขาจะทำยังไงกับตัวเราครับ? เขาจะซ้ำเติมเราไหม? หรือว่าเขาจะปล่อยผ่านเราไป เราก็อาจจะ หรือบางทีอาจจะด่าเรา ซ้ำเติมเราด้วยซ้ำ ก็มีเหตุผลนานาจิตตังเยอะขึ้นมาในสมองครับ ก็เลยอยากจะสอบถามว่า จะจัดการกับอารมณ์อย่างเงี้ย ยังไงดีอะครับ?
ครับ อืม ครับ อา ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับผม ครับ ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับ อา ครับผม อันนี้เดี๋ยวผมต้องสอบถามเพิ่มเติม ก่อนจะให้คำแนะนำได้เนาะว่าแบบ อา การที่แบบคุณรู้สึกว่า มีความคาดหวังมา ก รุมเร้าคุณ อย่างเงี้ย มันทำให้คุณรู้สึกต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมครับ? คือแบบต้องรู้สึกว่า เออ แบบเราต้องเสียสละความเป็นตัวของตัวเอง แบบเสียสละสิ่งที่ชอบหลาย ๆ อย่าง หรือเสียสละตัวตนของเรา เพื่อที่แบบไปทำ พยายามแล้วกัน พยายามไปทำให้ถึงความคาดหวังของคนอื่นน่ะครับผม
อืม แน่นอนนะครับว่า ต้องมีการเสียสละตัวตนของตัวเองครับ ถ้านิสัยส่วนตัวนี่ จริง ๆ แล้วผม <chuckles> ผมเป็นคนขี้เกียจนะ แบบจะชอบนอนอยู่บ้านเฉย ๆ อะครับ แล้วก็ใช้เวลาเล่นเกม ดูหนังฟังเพลงส่วนใหญ่ ไอ้ ไอ้ ไอ้การแบบที่มีลักษณะอย่างเงี้ย ผมทำมาแล้ว แล้วรู้สึกว่า มันมีความสุขมากเลยครับ นอนอยู่เฉย ๆ อยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหน ไม่ได้ไปพบปะผู้คนมากมาย นี่แหละคือตัวตนที่แท้จริงของเรา ครับ ก็ พอรู้ลักษณะนิสัยที่แท้จริงแล้ว แต่ว่าเวลาที่เราต้องออกงานสังคม ไปงานแต่ง ไปงานบวช ไปงานขึ้นบ้านใหม่ อย่างเงี้ย เอ่อ เขาก็จะ เหมือนกับว่ามองเราว่า "เฮ้ย! ไอ้คนนี้มาแล้วว่ะ" อย่างเงี้ยครับ มันก็จะดูเหมือนบรรยากาศมันเคร่งขรึมนะครับ ซึ่ง มันก็ต้องทำตัวให้มาดเข้มเข้าไว้ เวลาที่เราอยู่ในสังคมนะครับ เวลาที่เขาไถ่ถามเรามาว่า "ตอนเนี้ยเป็นไงมีเงินเก็บเยอะยัง? ทำงานดีไหม? หรือว่าเปลี่ยนบริษัทเลาะ ยังอยู่ในตำแหน่งที่สูงหรือเปล่า?" มันก็ต้องตอบไปตามความจริงว่า "ก็พอทำงานได้อยู่ครับ ไม่ได้มีปัญหาอะไร" เงี้ยครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ อืม
อื้อฮือ อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม อืม ครับ ครับ อือ อืม ครับ อืม ครับ อืม แล้วแบบไอ้การที่คุณ เหมือนกับว่า ความคาดหวังพวกเนี้ย คือคุณรู้สึกอึดอัดใช่ไหมครับ? การที่แบบ อา ต้องเหมือนกับว่า เหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเองเนาะ เพื่อที่จะทำ ให้อย่างน้อยก็อยู่ในกรอบที่เขาหวังไว้อะครับ รู้สึกเหมือนกับว่าไม่เป็นตัวของตัวเองไหม? รู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกว่าแบบ เอ่อ เหมือนเรา เหมือนใส่ ใส่หน้ากากแล้วกันเนาะ เหมือนใส่หน้ากาก อะไรอย่างงี้ไหมอะครับผม?
<clears throat> อือ ๆ คือมัน มันมีความรู้สึกอยู่ 2 อย่างครับ ทั้งรู้สึกดีบ้าง <smacks lips> ที่ได้มีการออกงาน ได้ไปพบปะสังสรรค์ ได้เจอคนนู้นคนนี้ ได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ แล้วเขา บางคนก็ ถ้าเป็นรุ่นน้องก็ยกมือไหว้เรา หรือบางคนไม่ไหว้ก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่ว่าอีกอันหนึ่งก็รู้สึกอึดอัด เพราะว่า มันต้อง ยังไงอะ เหมือน เหมือนที่คุณบอกเลย คือใส่หน้ากาก ทำตัวมาดเข้มเข้าไว้นะครับ ไอ่ ในใจเราจริง ๆ อาจจะเป็นคนทะเล้น ขี้เล่น ดูเป็นคนติ๊งต๊องคนหนึ่งก็ได้ อย่างงี้ครับ แต่ว่ามันก็ต้องรักษาหน้าเอาไว้เพื่อแบบอยากให้เป็น เชิดหน้าชูตาของตระกูลคนหนึ่งอะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ เออ
ครับ อืม ครับผม อืม ครับ อืม ครับผม อา ครับ แล้วแบบ อ่า อันนี้คุณเคยลองเหมือนกับว่า เป็นตัวของตัวเองไหม? หรือว่าอย่างน้อยอะมีที่ หรือว่ามีกลุ่มคนที่คุณเป็นตัวของตัวเองได้ไหมอะครับผม? รู้สึกว่าแบบ เอ่อ เราทำอย่างงี้ก็ไม่มีใครมาตัดสินเรา หรือว่าไม่มีความคาดหวังเรา กลุ่มเพื่อน หรือว่าแฟน หรือว่าคนรัก อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าครอบครัวเขาก็ยังคาดหวังกับคุณเนาะ อืม มีไหมครับ? คนที่ไม่คาดหวังอะไรไว้กับคุณเลย แล้วเห็นคุณที่เป็นคุณจริง ๆ อย่างเงี้ยครับผม
<clears throat> เออ <laughs> คนที่ไม่คาดหวังอะไรกับเราใช่ ไหม? <chuckles> เอ่อ มัน ม ไม่มีครับ <chuckles> ไม่มีเลย จะมีก็ต่อเมื่อเวลาที่เราอยู่ในเกมด้วยกัน แค่นั้นเองอะ <chuckles> แล้วทีนี้เราก็จะเจอกับ อ่า คนแปลกหน้าที่ไม่ได้รู้จักกัน อย่างเงี้ย ผมก็จะคุยแบบติ๊งต๊องใส่เขา แบบ เออ แล้วก็ไปทะเล้น ไปทำให้เพื่อน อย่างงี้ คือคะแนนลดต่ำลงอยู่ในเกม แบบกลั่นแกล้งกัน งี้ครับ เออ แบบก็ไม่อยากให้รู้ตัวตน อะไรเงี้ย เดี๋ยวมัน มันก็น่าเขินอายนะ หรือบางครั้งคือแบบเรา เราก็อยากจะ อ่า มีเพลงที่ชอบที่ เพลงที่มันดูน่ารัก อย่างเช่น เพลง เอ่อ เพลงญี่ปุ่น อย่างเงี้ย เพลงการ์ตูน อย่างเงี้ย บางครั้งเรา เรา เราก็แอบเต้นอยู่ในห้อง อย่างเงี้ยครับ มัน มันก็เป็นความรู้สึก อือ ชอบส่วนตัว อะไรอย่างเงี้ย ผมว่ามันก็ดู ดูตะ ดูตลกดีอะครับ แต่ว่าเมื่อไรที่ต้องออกงานสังคมทีไรนี่คือมันก็ต้อง ไอ้ รักษามาตรฐานเอาไว้ก่อนน่ะครับ อืม
ครับ อืม อา ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม เข้าใจครับ อันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องอย่างงี้เนาะ คือเท่าที่ผมฟังมาเนี่ย คือคุณรู้สึกว่า ไม่สบายใจที่จะเปิดเผยตัวเองมากกว่า คือ ค จริง ๆ อะผมว่า คุณรู้แหละว่า ตัวเองเป็นคนยังไงเนาะ แต่เหมือนว่าด้วยความกลัว แล้วก็การ แนวคิดคุณที่ค่อนข้างจะคิดลบไปก่อนน่ะครับผม ซึ่งผมก็เข้าใจนะมันอาจจะมีเหตุการณ์ ที่ทำให้คุณ อ่า เหมือนกับว่า หล่อหลอมคุณเป็นคนที่แบบค่อนข้างมองด้านลบไปก่อน ซึ่งมันไม่ได้แย่นะครับการมองด้านลบไปก่อนเนี่ย มันก็เป็นเหมือนกับว่า การเตรียมตัว เราสามารถเตรียมตัวได้ใน ในการที่เกิดสถานการณ์ที่เราคิดไว้ แล้วเราก็จะได้รับมือมันได้ถูกเนาะ แต่ว่า อ่า ในการที่คุณอยู่ในสังคมเนี่ย คือคุณต้องรู้ ส เหมือนกับว่า มีการใส่หน้ากากอยู่แล้วแหละ ไม่ว่าจะหน้ากากหนาบางแค่ไหนอะเนาะ ในสถานที่ทำงานหรือว่าใน อ่า แต่ละสังคมอะ มันก็จะมีหน้ากากคนละแบบที่เราใส่เนาะ แต่ตอนเนี้ยที่ผมอยากให้คุณลองทำเนาะ เพื่อความสุขของตัวคุณเองด้วยแล้วก็เหมือนกับว่า
อือ ๆ อืม
ละทิ้งความคาดหวังของคนที่เขาคาดหวังกับเราไปอะครับ ก็คือคุณต้องเปิดเผยตัวเองมาก่อนเนาะ คือการที่เขาแบบเหมือนกับว่า ไม่เคยเห็นตัวตนของคุณเลยเนี่ย การที่คุณอยู่ในท่ามกลางสังคมทั้งหมด แล้วคุณไม่เคยเหมือนกับว่า โชว์ความเป็นตัวของคุณเลยเนี่ย เขาก็เหมือนกับว่าที่เขาคิดไป ความที่เขาคาดหวังไปอะ เขาก็คิดว่าเขาคาด เป็นสิ่งที่เขาเข้าใจคุณเป็นคนอย่างนั้นน่ะครับผม คืออันนี้เขาก็เหมือนกับว่า จะผิดไหมที่เขาคาดหวังในตัวคุณ? ในมุมหนึ่งก็ไม่ผิดนะครับ เพราะว่าเขานึกว่าคุณเป็นคนอย่างงี้เนาะ เขาก็ไม่ได้นึก ไม่รู้ว่าคุณเป็นคนที่แบบ เอ่อ จริง ๆ คุณไม่ได้อยากรับความคาดหวังขนาดนี้ คุณไม่ต้อง คุณ เขาคิดว่าคุณแบบ อะ ดูดีตลอดเวลา คนเขาคิดว่าคุณแบบ เอ่อ เป็นคนที่น่านับถือ อย่างเงี้ยครับผม แต่ว่าจริง ๆ แล้วถ้าคุณแบบรู้สึกว่าสบายใจอย่างงั้นน่ะ คุณก็ปล่อยออกมาน่ะแหละ อย่างน้อยให้ ตัวเองสบายใจในกลุ่มสังคมนั้นน่ะครับผม อาจจะไม่ใช่แบบเป็นตัวของตัวเอง 100% นะ แต่ก็ยังเฮ ยังมีตัวตนอยู่ในสังคมนั้นอยู่ แล้วก็อาจจะหากลุ่ม
อืม อืม อืม
คนสนิท หรือว่าเพื่อนในเกม อย่างเงี้ย ผมว่ามันไม่แปลกนะที่เราเป็นตัวของตัวเองได้ครับ แต่ก็ลองเปิดออกมานิดหนึ่ง เอามาในโลกความเป็นจริงด้วย หรือว่าไปเจอกับเพื่อนในเกม ถ้ามีโอกาสก็นัดเจอกันด้วยครับ หรือว่าลองหาดูว่า มีคนใกล้เคียงที่แบบ อะ มีงานอดิเรกเดียวกับที่คุณชอบไหม เพลงที่ แนวเพลงที่คุณชอบ อย่างเงี้ย อาจจะแบบลองดูว่า มีเพื่อนคนไหนในกลุ่ม หรือว่าเพื่อนร่วมงานคนไหนที่เขาชอบเหมือนกับคุณก็ได้ อันเนี้ยเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เลย ผมว่ามันไม่ได้เป็นการเก๊กเนาะ หรือว่าเราหลุดเก๊ก หรือว่าเราแบบ อ่า ทำตัวไม่เหมาะสมกับตำแหน่งเนาะ มันเป็นการ ส เพิ่ม เขาเรียกว่าอะไร เพิ่มความเป็นมนุษย์ ความเป็น humanity อะครับผม ความเป็นคน อย่างเงี้ย คือมันก็เป็นสิ่งที่น่านับถือเหมือนกันนะ ที่เรารู้จักแบบแบ่งแยกว่า อ่า งานก็คืองาน กับคนก็คือคน อย่างเงี้ยครับ ผมว่าไม่ต้องห่วงเนาะ ผมว่าต้องลองเปิดใจดูทีละนิดก็ยังดีครับ ผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเนาะ เอ่อ ก็เป็น ลองดูนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะทำได้ไหม? หรือว่ามีข้อจำกัดอะไรไหม? ก็บอกมาได้นะครับผม
อืม อืม <chuckles> เออ อืม อืม อืม อืม ครับ คือ ก็ คือแบบมัน มันก็อยากลองเปิดใจอยู่นะ แบบว่า เออ แบบใช้รูปประ รูปประจำตัวเราจริง ๆ อยู่ในเกมเงี้ยครับ แต่ว่า ถ้าเราเอารูปประจำตัวของเราแบบไปลงในเกมมันก็ถือว่า เป็นสังคมที่ไร้พรมแดนนะคุณ ใครจะเห็นก็ได้ คนจีนจะเห็นก็ได้ ฝรั่งตะวันตกก็เห็น ก็ได้อย่างเงี้ย คือแบบ ถ้าไปเจอกับเขาแล้ว เราใช้รูปจริง ๆ อะ เราจะถูกเอาไปล้อเลียนต่อ หรือเปล่าอันนี้ ก็ ยังไม่มั่นใจอะนะ แต่ว่า ถ้า อา
ครับ อืม ครับ <chuckles> ครับ อืม อันนี้ ก็ไม่ต้องเป็นรูปก็ได้ครับ ผมไม่ได้พูดถึงแบบว่า อะไรนะ แบบ รูปภาพ หรือว่า ตัวตนอย่างงี้นะ หมายถึงความนิสัยของคุณ แล้วก็ความชอบของคุณ อะไรอย่างเงี้ยครับผม คือแบบมันไม่ใช่เรา ตัวตนของเรามันไม่ได้จะเป็นแค่รูปลักษณ์ หน้าตาเนาะ มันเป็นนิสัยด้วย ความชอบด้วย ความที่คุณทำ ทำเนี่ย คุณเต้นแล้ว คุณมีความสุข ใช่ไหมครับ นั่นแหละครับ อันนั้นนะ คือตัวตนของเรา มันไม่ใช่หน้าตา มันไม่ใช่รูปร่าง การแต่งตัว อันนั้นมันเป็นแค่สิ่งที่อะความ สังคมโดยรวมอะ คาดหวังให้คุณใส่สูทอะ สมมุตินะ สังคมโดยรวมคาดหวังให้คุณแบบเดินท่านี้ ให้ใส่ชุดอย่างงี้ ให้ใส่นาฬิกาอย่างงี้ แต่เนี่ยครับ คือ มันจะไม่จำเป็น ต้องเป็นอย่างนั้น 100% ก็ได้เนาะ คุณแบบอะ วันหยุดคุณไปเจอเพื่อนร่วมงาน อะไรอย่างเงี้ย คุณก็แบบ อ่า ใส่ ของเสื้อที่คุณชอบก็ได้ อาจจะเป็นแบบวงดน เสื้อวงดนตรี อ่า การ์ตูนที่คุณชอบก็ยังได้เลย เผื่อเขารู้จักเขาก็อาจจะทักหา มันก็คือตัวตนอย่างหนึ่งเนาะ มันไม่จำเป็นต้องเป็นชุด มันไม่ต้องเป็นทรงผม มันเป็น สิ่งที่คุณทำแล้ว มีความสุขนั่นแหละครับ นั่นคือ ตัวตนของคุณนะครับผม อืม
อ๋อ ครับ อืม อืม อืม อืม อืม ก็ถือว่า ดีเลยครับ ดีเลยเป็นคำแนะนำแล้ว ก็คำปลอบใจดีมากครับ อย่างที่ อ่า อย่างที่คุณว่าเนาะ ก็คือ ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยรูปภาพก็ได้ แต่ว่า เพียงแค่เล็กสัย นิสัยเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างเช่น เอ่อ อาจจะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมเงี้ย แล้วก็เป็นคนที่ชอบติดอานิเมะ Manga แบบสุด ๆ เลย อย่างเงี้ย แต่ที่จริงผม ผมก็มีพวกเสื้อผ้าอยู่นะ แบบ อย่างเช่น ลายนารูโตะเงี้ยครับ หรือว่า พวกวันพันช์แมนอย่างเงี้ย มันมีอยู่ แต่ว่าในวันหยุด ก็ไม่กล้าใส่ไปหรอก ถ้าจะไปจริง ๆ เนี่ย ก็คือ จะไปสถานที่ต่างจังหวัดไกล ๆ แบบ ไปเชียงใหม่งี้ครับ ไป เที่ยว อะไรอย่างเงี้ย คือจะเอาไปด้วย แต่ว่า ถ้าแบบอยู่ใกล้ ๆ บ้านผมจะไม่ใส่เด็ดขาดเลย แต่ว่าจะลอง จะลองดูครับ ลองเปลี่ยนใจมา เอ่อ ใส่เสื้อผ้าแบบที่เราชอบจริง ๆ บ้าง พวกลายการ์ตูนแอนิเมชัน คือมันถือเป็นการ์ตูนที่ ดูเบบี๋ ดูเด็กมากเลย แต่ว่าก็จะลองดู เผื่อแบบบางคน เห็นแบบ เฮ้ย ไอ้ลายการ์ตูนนี้ เราก็ดูเหมือนกันนะ อย่างเงี้ยครับ ก็อยากลองดูครับ ถือว่า เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยครับ
ครับ อืม ครับ ครับ ครับ ครับผม ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับผม อืม ครับผม <chuckles> ครับผม ครับ อืม ไม่ต้องห่วงเนาะ เพราะว่า แบบ โอ้ ผมบอกได้เลยว่า คนไทยโดยเฉพาะเลยเนี่ย เราชอบการ์ตูนกันหมดอยู่แล้วครับ ส่วนใหญ่เนาะ คือมันไม่ใช่เรื่องเด็ก แต่มันเป็นความ เขาเรียกว่าอะไร สิ่งที่คุณ มีความใส่ใจในมันเนาะ เป็นสิ่งที่คุณสนใจ อย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจครับ ที่เรามีสิ่งที่เราชอบ ไม่ใช่ ไม่ ไม่ควรจะไปอายเนาะ ไม่ควรจะรู้สึกว่า มันไม่เหมาะสมกับเรา ผมก็อยากให้คุณเอาใจสู้นะครับแล้ว ก็ลองเปลี่ยนดู ทีละนิด ทีละนิดนะครับผม เอาตัวเองเป็นหลักเนาะแล้ว ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ
<chuckles> อืม อืม ครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับ ขอบคุณครับ